Mhm. Ja, und irgendwie hat mich das ist viellei es es gab auch sicherlich so 'ne so 'ne so 'ne so 'ne Mischung. Ich hatte vielleicht auch 'ne Zeit lang, äh, ganz starken Vorbehalt, also so vor vor Technik und auch grade ganz am Anfang, äh, Sorgen wegen Datenschutz. Das hat mir auch ähm, mich auch sehr beschäftigt, also diese
Mhm. Oh, okay. Mhm, mhm. Ja, wie bist 'n du dann damit umgegangen mit dem Thema Datenschutz? Hast du dich da näher näher eingelesen? Und wie ist es jetzt, wenn du 'ne neue App herunterlädst, ja? Äh, was gibst du da von dir dann preis, ja, an Berechtigung?
Ich versuch's so minimal wie möglich zu halten, aber ich mach mir eigentlich keine Illusion. Das ist 'n es ist es ist es ist fast eher so 'n Grundgefühl, dass sowieso, ähm
Mhm. Mhm, okay. Mhm.
Also potenziell <laughs> jeder alles über mich weiß, ne? Oder zumindest die es gibt Instanzen, die können, wenn sie wollen, alles über mich wissen. Ähm, ob das staatliche sind, der die die ganz sicher ich mein, die äh, ist ja kein Geheimnis, dass die die Technik haben, wenn sie wollen, im Prinzip jede Kamera oder jedes Mikrofon anzusteuern. Da braucht man kein Verschwörungstheoretiker dafür zu sein. Ob und wie es genutzt wird, da brauch ich jetzt nix zu sagen. Aber die Möglichkeit besteht und dass gewisse Großkonzerne das gleiche Spiel spielen, da ha hab ich mich im Grunde einfach schon ja, was soll man machen, mit abgefunden, ja.
Ah, ja, ja. <chuckles> Ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Gut möglich. Mhm, mhm. Ja. Ja, mhm.
Und, ähm, worauf wollt ich jetzt hinaus? Du hast gefragt, ob ich mich mit Datenschutz informiert hab. Ja, ich hab mir diese Illusion so 'n bisschen abgeschminkt, dass ich da in überhaupt viel tun könnte. Und im Grunde, wenn ich ehrlich bin, kommt's mir vor, als ob Datenschutz hauptsächlich nur noch in als als 'n Faktor aufkommt, äh, da, wo's mir das Leben schwer macht. <laughs> Sachen unterschreiben muss oder der der Verbraucher in irgendwelchen Kleinigkeiten irgend 'n Spießrutenlauf laufen muss, um irgendwelchen Datenschutzsachen zu erfüllen, äh, wo es an entscheidender Stelle sowieso alles draußen ist also Ich bin da 'n bisschen desillusioniert.
Mhm. Okay, mhm. Mhm. <laughs> Ah, ja. Ja. Ohje, ja, mhm. Mhm.

Mhm. Na, also pass auf, es ist so, so soziale Medien ist ich hab nichts n irgendwie angelegt oder e keine Aktivität in Internet oder sozialen Medien, bei der bei bei mir Follower entstehen könnten. <laughs> Okay, nicht. Du stellst die Frage nicht. Aber ich habe am Anfang gesagt, aber
Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ach, verstehe, okay. Mhm. Das erübrigt ja meine Frage, okay. Aha, ja.
und da ist es der Punkt, wo ich dann auch ehrlich sein will. Was ich nutze, und es hatte wahrscheinlich wie bei den meisten damit angefangen, SMS-Kosten zu besparen und weil einfach viel darüber stattfindet: Ich bin angemeldet bei WhatsApp.
Mhm. Ah, okay. Mhm.
Okay, da bin ich dann doch dabei, ja?
Und wie hast du da drüber nachgedacht? Ja, mein mein Onkel ist da jetzt zum Beispiel nicht auf WhatsApp, sondern auf Signal, ja, aus aus Datenschutz, ja. Warum hast du jetzt nicht Signal oder oder Telegram? Warum jetzt genau WhatsApp?
Ja, mhm. Mhm. Äh, Gruppenzwang. Also nicht, dass jemand hinter mir äh, dass jemand dagestanden hätte und mich pusht, aber es gibt einfach 'n paar Sachen, die sind einfach wo man irgendwo beteiligt ist, engagiert ist. Die finden einfach über WhatsApp statt so, und wenn du nicht, äh in den entsprechenden Gruppen teilnimmst, dann bist du einfach von von Dingen ausgeschlossen, oder du kriegst die Informationen nicht mit. So. Und den, nenne ich's mal, ähm, Druck, ja, habe ich mich dann irgendwann doch gebeugt, ja, und jetzt bin ich drin. Und jetzt kommt dieses Aber, nämlich was ich bei mir gemerkt habe und da bin ich nicht vor gefeit gibt's ja auch diese Funktion hier, ähm, vielleicht jetzt nicht Likes, aber so Herzchen dalassen oder 'n Daumen hoch oder irgend so Emojis. Und wenn ich was geschrieben habe, dann ertappe ich mich doch i ich gehe dann schon mal dran und guck mal: „Ah. Oh, guck mal!”, freue mich dann. „Na, 3 Leute haben mir 'n Smiley dagelassen!”, irgend so was. Also es es wirkt, ne? Also ich bin nicht gefeit, ich bin nicht gefeit. Und dann auch so: „Oh, komm”, und frag mich dann, „jetzt hat mir gar niemand was gesagt.”, ne? Es hat keine Reaktion. Vielleicht was hab ich 'n vielleicht hab ich was Blödes geschrieben. Also so vorbewusst, ähm, da passiert was. Das ist, äh, stark, stark.
<chuckles> Gruppenzwang, okay, ja. Aha. Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, mhm. Ja, ja. Das kann ich Mhm. Ja, mhm. Ja, ja. Ja, da passiert einiges im Hintergrund, ja. Ich denke, das ist auch viel dann auf auf psychologischer Ebene, nicht wahr?